Also, ich mache das schon 'n bisschen spontan, aber es gibt halt so 'n paar Standardprodukte, die ich kaufe, ne? Zum Beispiel so was wie, äh, Hähnchengeschnetzeltes kaufe ich eigentlich fast jede Woche äh, Gulasch oder so, und das sind dann so Sachen, ähm, die habe ich dann meistens daheim und da muss ich halt auch 'n bisschen aufs Haltbarkeitsdatum natürlich manchmal achten und das ist dann so 'n bisschen die Vorgabe, aber ansonsten so 'n bisschen von der Reihenfolge oder auch mal 'n bisschen ich lasse da auch 'n bisschen Luft, um manchmal auch, ähm, äh, ja, abwechseln zu können.
Mhm. Okay. Ah. Mhm. Ah, mhm. Ach so, und die Rezepte wechselst du dann auch jedes Mal natürlich, wenn du kochst, oder? Also ah, okay.
Genau, genau, schon so 'n bisschen. Was ich eigentlich <snorts> in letzter Zeit fast jede Woche so mehr oder weniger einmal mache oder alle 2 Wochen, ist, äh, selbst gemachten Döner.
Mhm. Oh, selbstgemachten Döner, damn. Das ist krass, damn, damn.
Ja. <chuckles> Genau, genau. Also, das das Brot zwar nicht, aber der Rest, also einfach selbst so zusammengestellt halt und so.
Mhm. Ah, okay. Also, und du tust dann halt w was tust du so rein Kalbfleisch? Hähnchen?
Äh, genau, also so ganz normales Dönerfleisch, wobei ich auch manchmal zur vegetarischen Alternative greife so Like Kebab gibt's da so 'n Produkt. Äh, ja, ansonsten so die die ganz klassischen, äh, ja, Zutaten Tomaten, Gurken, äh, Schafskäse, also so so Hirtenkäse esse ich sehr gern da mit dabei ne Schafs Schafskäse, genau, äh, ja, Tomaten, Gurken, Salat und Kebabsoße, so.
Mhm. Ah, mhm. Like Kebab, stimmt ja. Mhm. Oh, okay.